Olha, fiquei até com água na boca. <giggles>
<laughs> E eles têm também o cannoli, que é uma coisa que eu amo de paixão, que é uma coisa bem italiana, né? Que é aquela sobremesa.
Ai, tempo. É que a cu é que a culinária italiana acabaram exportando pro mundo todo, né? Então, a gente as pessoas encontram em vários lugares do mundo, né, o cannoli.
É. Sim, com certeza. Cannoli é uma coisa que é fácil de encontrar aí, na na região de Miami? Tem
Então É, essa então, eu nunca encontrei, <laughs> ai não mas talvez eu não tenha procurado, eh, por aqui, mas no Brasil eu encontrava.
Sei. Eu sei É verdade. Eu sei que é bastante forte em Nova Iorque Ah!
É, no Brasil, eh num Brasil eu encontrava. Em São Paulo tem muita facilidade porque tem uma comunidade muito grande, né, italiana, né.
Certo. Nossa total! Total. Eu e bom, eu adoro, então, acho que assim, qualquer lugar que tem comida italiana já é um país feliz. <laughs>
É. E a É é, as pessoas se resolvem, né? Eu sempre brinco que quando a gente não sabe o que comer, procura um restaurante italiano que vai passar bem, né? <laughs>
Ah. Também a até se for ruim vai ser bom, né? <laughs>
Vai ser bom é, <laughs> que é o básico, todo mundo já conhece, não tem erro, né? É a comida que não tem erro. Nossa! Mas eu adorei, viu? Saber como é um pouquinho entender um pouquinho da Suécia, tava muito curiosa saber como como é. Realmente mostra um pouco da cultura mesmo do um pouco não, totalmente, né, a cultura do lugar. Ah, muito obrigada por compartilhar, viu? Adorei.
É verdade mesmo. É verdade. <laughs> É verdade. É verdade mesmo. Imagina, adorei nosso papo também e até a próxima.
Até a próxima, viu. Tchau, tchau.